Also, wenn das so 'n bisschen persönlicher werden sollte, dann auf jeden Fall waren da sicherlich 'n paar, ja, zwischenmenschliche Beziehungen oder vielleicht auch 'ne Partnerschaft, wo man jetzt nachträglich sagen könnte: „Ja, wäre das einfach nur nicht passiert, dann wäre man irgendwie nicht traurig oder irgendwie sogar wütend darauf oder so.“ Aber ich persönlich, ich bin jemand alles, was so vielleicht Schlechtes ist im Leben einem passiert oder zustößt, sollte man eher wie als eine Möglichkeit sehen, um Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, ich bin sogar eher froh darum und ich würde mir selber da nichts zu raten. Aber wenn es um etwas geht, dann würd ich auf jeden Fall sagen, dass ich deutlich früher anfangen hätte sollen, um beispielsweise Sport zu treiben, um mehr Selbstbewusstsein zu haben, um ein Hobby zu haben, eine Ausgeglichenheit, weil ich sehr viel schon damals mich, ja, vielleicht eher wenig um mich selber gekümmert habe, sondern eher, äh, m mein Fokus darauf war, sehr viel Wissen anzusammeln, sehr viel zu arbeiten, sehr viel irgendwie, ja, diese Karriere Schiene zu schieben und ich daher erst spät damit angefangen habe, auch mal, ja, nach mir selber zu schauen.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, jetzt bist du ja relativ jung und, äh, was Sport angeht und Bewegung hast du jetzt ja noch alle Möglichkeiten, ne? Äh, und was würde dir denn vorschweben, wenn du jetzt an Sport denkst? Ist das, hm, Laufsport, Fußball oder Ich meine, klar, du kannst natürlich auch Schach spielen, nicht, wenn du den Kopf gern benutzen willst, aber ich glaube, wir reden jetzt über über körperliche Tätigkeit, oder? <laughs>
Ja. <chuckles> Ja, sicherlich. Ja, genau, so ist es körperliche Tätigkeit. Also, ich hatte damals nämlich viele Sportarten ausprobiert, von von Selbstverteidigungssportarten, alle möglichen Genres, von, äh, Teamsportarten, und, äh, das war alles nicht so wirklich was für mich. Und <chuckles> schlussendlich bin ich dann beim Powerlifting angekommen und muss echt zu Pow Powerlifting. Powerlifting.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Was für 'n Ding? Wa Was ist da hab ich noch nie Ist das so was wie Facelifting oder was ist das?
<laughs> Ne, äh, das Powerlifting ist so quasi ein, ähm, ja, Dreikampf äh, Sportart. Also, mit Dreikampf bedeutet, ähm, Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge mit dem Fokus auf Stärke und dem ja, dem meisten Gewicht zu heben, zu drücken oder auch zu beugen. Und, ähm, das, ja, wa war schon irgendwie immer schon in meinem Blut, und meine Körperstatur ist eigentlich perfekt für diese Sportart. Und, ähm, hätte ich das nur früher irgendwie, ja, erlebt, hätte ich auf jeden Fall vielleicht <chuckles> deutlich mehr Pokale oder so was auf irgendwelchen Wettkämpfen absahnen können, sag ich mal. <chuckles>
<laughs> Aha. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, super. Ja. Ja, klasse. Ja. Also, der Jogger bist du nicht. Du bist eher der Kraftsportler. Okay.
Ne. <laughs> Cardio steht nicht auf meinem Plan. <chuckles>